Ah, capaz. Am. Bueno, es que depende. Creo que la las 2 películas de It, las nuevas que salieron, ah, son más fuertes, porque los efectos especiales son mejores y es más como que grotesco, se podría decir, pero la anterior
Sí. Sí, sí, sí, habíamos pensado la primerita que pr que no es como tan ujú, esa sí, no es tan fuerte. Tal vez, está considerándose. <chuckles>
Ujú. La vieja. Ujú. Eh. Sí, sí, podría considerarse, correcto. Es fuerte, pero, mm, como es vieja, a veces como que se ve medio medio chistoso esos tipos de efectos de terror. <chuckles>
Más Sí, exacto, sí da, mm, como más sustico y ya. Pero no tiene ninguna escena muy fuerte, ¿no? que digas: "Uy, no, esa sí está muy fuerte para para un niño de de su edad". Nos parece que de pronto puede ser aceptable, ¿no? Al final, lo importante es que no le vayan como pesadillas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, es una es una tradición superbonita ajá.
Exacto. Claro, claro. Ujú. Correcto, correcto, con tal de que con tal de que duerma. ¿Y ha visto alguna película de terror antes él?
De bueno, ahora lo que está como más sí ha visto de terror, pero, pues, como estas de Tim Burton, ¿no?, que son precisamente para para niños, y le y le gustan mucho. La casa de los sustos, que son como estas típicas, ¿no?, películas de terror. Ahora hay ha visto otras, pero son generalmente de terror para niños, ¿sabes? Es que realmente sí, exacto, no El exorcista. Y bueno, al final yo me puse a pre a a pensar, y cuando yo estaba también como a su edad, yo me acuerdo que en esa época estaban muy de moda las películas de terror y todos los años salían un montón de películas de de terror, y yo siempre, de alguna forma, estaba viendo el <chuckles> cuando mis papás veían.
Ah. Ah, okey, okey. Mm, pero no El exorcista. <chuckles> Ujú. Ujú. Correcto, que Chucky, que Jason.
Ujú, entonces yo dije: "Estamos pensándolo y y es algo que que podemos considerar". De hecho eh, a es que es algo que a él le gusta, ¿sabes? Siempre que que vamos a ver una película, él dice de: "Una película de terror, una película de terror". Entonces, bueno, puede ser que sí. <chuckles>
Ujú. Puede ser, puede ser, correcto, ajá, puede ser que sí. Medio fuerte, esas de ahí, capaz a los 10 años, capaz, pero, mm, como tú dijiste, con tal de que pueda dormir en la noche. <laughs>
Sí.

Pero para que haya un poco más de variación, sí. Creo que por nutrición puede ser mucho mejor, porque como dijiste, comer pizza todos los viernes puede ser o una inflación <chuckles> al estómago. <chuckles>
<chuckles> Sí, sí. Sí, sí, una inflación. Total, totalmente. Mira que este día para mí es es superlindo, o sea, y es algo que, a respondiendo a tu pregunta, que definitivamente no no quiero cambiar, que que quiero que siga siendo así. De pronto, hacerle esos pequeños cambios que te estoy contando, ¿no?, para que sea más cómodo, para que sea más sostenible para todos, em, pero, es algo que, definitivamente, sí amo, que me encanta, porque es un momento en familia, vemos una película, nos reímos, eh, él, está superchiquito, entonces para él estos momentos son superimportantes. Siempre hace chistes, lo agradece muchísimo cuando acaba el día y ya nos vamos a dormir. Entonces, "Sofi, muchísimas gracias por haber hecho esto por mí, mamá, papá. Fue un momento muy lindo". En entonces es algo que me recarga muchísimo, que me reconforta y me dan muchísimas ganas ujú, de esperar a la próxima semana para volver a hacerlo con él. Entonces, sí, es algo superbonito.
Ujú. Ujú. Ujú. Correcto. Ujú. Son importantes, claro. Ah. Mm. <chuckles> Te te llena el corazón. Okey. Ah, entonces sí, sí vale la pena, la verdad, se escucha que vale la pena. Ujú.
Total. Total, es que es un momento de de comer juntos, de hablar sobre la película, eh, escoger el juego de mesa. Enton o así, como te contaba, pues, que él, a veces, propone sus juegos de mesa, y escucharlo hablar y explicar, y decirnos qué hacer, es es espectacular, es superlindo. Él siempre
Ujú. Ujú. Correcto, darle op apertura a la imaginación.
Sí, eh, ver esa imaginación de de él es es impresionante. Siempre no hay cuando ya estás jugando, discutir por quién está haciendo trampa y y señalar, y reírse. Es es un momento súper, súper, superbonito que no me gustaría cambiar. <chuckles>
Exacto. La verdad que se escucha bonito. Sí, sí, se escucha bonito, y la verdad que sí, yo creo que no deberías cambiarlo por nada, porque son momentos que capaz ya después él crece, y ya se va a hacer más difícil hacerlos.